Ouais c'est une bonne question, hein, c'est vrai qu'il y a b enfin, au final c'est hyper compliqué de définir. Mais, tu vois, déjà, il y a des choses qui sont scientifiques, <chuckles> donc là on parle vraiment de courir, du sommeil, enfin, des choses qui vraiment font que qu'on est en bonne santé, qu'on vit, heu, c'est plus à prouver, ça a été vraiment confirmé, heu, scientifiquement. Donc, déjà, je commence par là, tu vois? Ce qui est sûr et mmh Voilà.
OK. D'accord. OK. Donc, tu tu tu as le souci de préserver ton confort et et ta santé en en numéro 1 déjà, c'est ça? OK.
Exactement, j'ai toujours en tête la pyramide des besoins, tu sais? Et il y a toujours une, heu, une f une base comme ça dans cette pyramide-là qui est cette base-là. D'avoir vraiment toutes, heu, toutes les choses qui font que tu te sens bien et que tu te sens suffisamment en bonne santé pour évaluer, heu, t les besoins primaires tu les as et donc pouvoir évoluer dans ça et aller vers les besoins sécon secondaires, c'est-à-dire, tu vois, s'épanouir, heu, socialement, culturellement, heu, ce genre de trucs et en fait. C'est trop ça quoi, que je ressens.
Yes. Oui. Mmh. Mmh mh. C'est v et besoin d'é estime, réalisation, je sais plus exactement mais. OK.
Exactement je me rappelle plus trop non plus mais, tu vois? Déj voilà, je l'ai en tête sans l'avoir en tête, quoi. C'est ma pyramide à moi, mais <chuckles> dans l'idée, je sais que si j'ai bien dormi, il y a tout qui suit, tu vois? Déjà rien que ça. Si j'ai pas trop faim, si j'ai pas sauté mon repas du midi, il y a tout qui suit, tu vois? Déjà, je me b cale cette base-là et heu, et je t'avoue que c'est hyper important pour moi. Ça l'était moins avant, je m'en fichais un peu mais je t'avoue que ouais, c'est un peu le truc de la trentaine peut-être qui fait que je me sens un peu plus dans dans cet état d'esprit, tu vois? Où j'ai envie de prendre soin de moi.
<chuckles> OK. Je comprends, heu, je comprends OK. Est-ce que justement, heu, tu as des moments dans ta vie où où tu as le sentiment d'avoir commencé à à menacer le le bon équilibre de de cette fameuse pyramide? Heu, comment tu as fait ensuite? Enfin, j'imagine que tu as corrigé ça, mais est-ce que déjà tu as le souvenir d'un moment où où tu as mis en péril, heu, ces fondations-là?